えっと、スマホとの付き合い方なんですが、結構あの朝起きてから寝るまでですね、スマホってどんな存在ですか？
はい。 はい。 ま、そうですね、やっぱもう、日常生活ではもう欠かせない存在になっちゃってますね、自分的に。うん。
ああ、そうですよね。スマホ見てる時間結構あの現代人って長いかなと思います。どれぐらい見てますかね？
はい。 あ、そうす。でもなんか、多い時だとほんと1日10時間とか、じゅうよい、13時間とかいっちゃいますね、自分の場合。
ああ。
うん。
なるほど。でもそういう方、あの、今は多いかもしれないですよね。うん。
うん、そうですよね。なんかやっぱりこう、自分その仕事としてもスマホを使ってたんで
ええええ。
それなんでちょっとこう、ま、その仕事の時間もちょっと含めるか含めいかで変わっちゃうんすけど、ま、含めとやっぱ13時間いっちゃうんで、やっぱ
あ。
あのやっぱり、目とかはちょっとやい、なんかこう、疲れちゃうなっていうので、 怖いなとは思ってますね。
うーん、そう、そうですよね。なんか13時間っていうともう1日の半分以上で寝る時間もあるわけだから、ほとんどスマホと付き合ってるってことですもんね。
はい。 そうですよね。ま、あと、結構そのやっぱ娯楽地方に住んでるんで、娯楽とかもまあ、ぶっちゃけないんですよね。だか結構ネットに依存しちゃうっていうのはまあ、しょうがないことではあるんですけど、ちょっとこう、怖さでもあるなとは思っています。
うん。 ええ。 ああ。 うんうん。あ、なるほど。その、あんまりこうエンターテイメントとか、直で楽しいものが少なければ、どうしてもそのネットで、でもあのそのネットがあるからこそ、楽しみをあの、体験できるっていうのもありますしね、ま、便利な反面、ちょっと使い過ぎも注意したいなっていうところですよね。
ええ。 あ、そうですよね。でもやっぱこう、都心部に行けば結構やっぱそれこそやっぱ、逆に娯楽がいっぱいあるんで、勝手にスマホそこまでまあ、依存しなくても、まあ、いいのかな、ま、い生きていけるのかもしれないす、やっぱ、地方だとやっぱなかなかね、他にもなんかまあ、ショッピングセンターぐらいしかないんで、近くに。
ええ。 うーん。 ああ。
なんかそれも、まあ、いショッピングセンターとかゲームセンターとか、まあ、パチンコ屋とかに行っても結構飽きちゃうんで、まあスマホによく依存しちゃいますよ。
あ、なるほどね。あのスマホを使ってるのは、お仕事でも使ってるってことなんですけど、まあお仕事は大体何時間ぐらい使ってるんですか？
はい。 あ、そうすね。なんかなんか、まあお仕事というか、まあ、と投資というか、それで結構株と値動きとか、たまにみ見るので、それで結構まあ、だいたい
ああ。
ま、数時間ぐらいやっぱちょっとこう、使わないとやっぱ毎日、値動きみて見とかなきゃいけないんで、それで結構やっぱ使わざるを得ないって感じですかね。
うーん。それはどうしても必要ですよね。ええ、じゃあ、なんかあの、その投資情報を見る以外には、どんなことで使う時間が多いですか？
ええ はい。 そうですね。あのやっぱあの X とか、あの、い SNS をやっぱり見たりとか、あの、あとは YouTube とか、まあそういった感じで結構
ええええ。 うん。 ええええ。
やっぱ、スマホで、結構 手軽に見れてしまうので、やっぱこう、何時間でもこう、なんか終わりがないんですよね、スマホってやっぱりこう、連続して、どんどん、あたら新しいものが次から次出てきてしまうので、やっぱこう、終わりが見えないっていうのはちょっとこう、怖さかなと思っちゃいますね。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
あ、そうですよ。 ううん。 あ、まあ、そうですよね。自分であのちゃんと決めるとか、何か制限を加えない限り、やっぱりもう別にどれだけでも見れてしまうものなので、例えばどんなものを見てますか？あの例えば推しの人がいて、なんかアイドルを見てるとか、なんかそういうのあります？
いや、そうですね。 はい。 あ、そうですね。でも。 あ、でも、女性アイドルとかも結構ま、昔は見てたと思うんですけど、その例えば、中高生の時は多分 YouTube でこう、好きな女性アイドルグループの動画とか結構ま、10時間とかぶっ通しで見ようと思えば見れてたんですけど、最近はでもそういう気力もなくなっちゃったんで。うんでもだからそういった意味でとやっぱ、X とかでちょっと、こうと投資のこの、有名な、まあ、さ500億円を持ってる方がどういうことを考えてんだろうみたいなこととか、ちょっと見てたりしますね。
ああ、ええ。 ええ。 ああ。 あ、ええ、参考になりますよね。別に本買わなくっても、X で手軽に見れてしまう訳だから。
ええ。 うーん。
へえ、じゃあ、その SNS ですけど、あの、ま、日々たくさん使ってるってことですけど、その SNS でちょっと、あの、えっと、何て言うんですかね、ダイレクトメールを送ってみたりとか、そういうのは、あの、して、なんかその方と関わったりとか、そういうのはあります？
うーん。 はい。 あ、でも、そうですね。やっぱりこう、SNS を通じてやっぱこう、DM でやり取りするみたいなことは、やっぱありますよね。
うーん、そうするとうん。
ま、それで結構仲良くそう仲良くなったりとか、全然ありますね。
あ、そうですね。やっぱり繋がってる、そこで繋がれるわけですかね、実際に会わなくっても。ええ、なんか、ね、先ほどあのちょっと目の疲れが気になるっていうことなんですが、それだけ使ってると、ちょっとあの、こう目とか肩とか、いろいろ体に影響はどうですか？
うん、あ、そうですね。 はい。 あ、そうですね。やっぱりこう そのやっぱ、寝る前とかに、その、やっぱ使うと、その布団の上つか布団とかベッドの上で使ったりすると、やっぱりこう、スマホをつ使う、目目がやっぱ、こう疲れてきて。
ええ。
なんかこう逆にその、ちょっとド頭の中でドーパミンとか多分興奮とかしちゃうと、やっぱ寝れなくなっちゃうんですよね、実際。で次の日ちょっと目覚め悪いなとかもやっぱ、あるので、なんか夜寝る前とか本当は使っちゃいけないんです、やっぱ気になっちゃうんでやっぱ、つか使わざるを得ないというか。
ああ。 うーん。 うーん。 ああ、そうでしょうねえ。あ、じゃ
結構健康にあまり良くないんだろうなと思っていながらも使っちゃうっていう、わけわかんない状態になっちゃう。
うーん。そうですよね。なんかスマホ首って言って、なんか、首がちょっと前の方に傾いてしまったりとか、なんかスマホを使う現代人ならではの、その、ま、病気というか、その体調の悪さが出てしまったりするっていうのは、まよく耳にしますよね。
うん、そうですよね。でもやっぱあの、なんか、スマホを使ってこう、まあ。
うん。
例えば、電車の中とかで、もうやることないんで、とりあえずスマホを使ってみんな使わざるを得ない状況になっちゃってるんで、なんか今後これとかも、今後数十年は変わらない光景だと思うので、ま、ちょっと心配っちゃ心配ですよ。
ああ。 うーん。そうですね。なんかもうスマホ依存症みたいなとこありますもんね。ちょっと手持ちぶさただったら、あの、これを開けば大丈夫みたいな。ま、タバコ吸う人だったら、ちょっとタバコ吸ってみたいなとか、そんな感覚で気軽に、ちょっとスマホを開くっていうのが、あるかもしれないですよね。なんかスマホって、あの、やっぱりお仕事に、その、情報を集めたりとかしたり、その、推しの、あの、番組をちょっと見てみたりとかありますけど、なんか生活に欠かせない、これはもう便利で役立っていて、これが無かったら、もうスマホ無しでは、ちょっと困るなっていうのあります？
うーん。 うーん。 はい。 あ、そうですね。でも、やっぱスマホでやっぱこう、例えば家族とこう、LINE でやり取りするとか。
ええええ。
そういったもの、ま、家族ま、友達は最悪多分 まあ、その連絡取んなくても、ま大丈夫だよ家族とやり取りするっていうなった時に、やっぱ、やっぱこう、LINE で家族のこやっぱ入ってるので。家族とやり取りだけできなくなったら、かなり結構、痛いかもしれませんね。
うん。 ええ。 ああ、そうですよね。家族の顔が見たいとか、ぱ心配させないように、ちょっとあのま短時間でも、あの、ちょくちょくあの話しているとあ安心だし。それにあの、だいぶ前みたいに、その電話代がかなりかかるとか心配ないので。そインターネットさえ繋がっていれば、ちゃんと連絡取れるので、そういう面ではいいですよね。
そうですよね。 はい。 そうですよね。まあとは結構その本とかやっぱこう、今スマホとかで読めるんで。そのほ本とか、ま、あとは YouTube とか、ね、まあ、結構時間をなんかこう、潰すで、かそういった意味でいうとなんかこう、か紙の本とかも、あの
ええええ。 うんうん。 ええええ。 ええ。
場所を取ったりするじゃないですか、紙の本っていうのは。だからそれで結構スマホ1台で、そのいろんな例えば500、まあ数千冊の本とかを、スマホ1台で読めて読めてしまうっていうのはすごい、便利だなと思いながら使っています。日々。
うん、うん。 ええ。 ああ、そうですよね。本を手に入れるっていうのも、なんか結構面倒くさい時代ってあって、図書館にしかない本とか、本当になんか本を読むっていう事にも一苦労するっていう事もあった、そういう事を考えれば本当に格段に便利ですよね。
うん、そうですね。 そうですね。なんかその、スマホさえあれば、まあ、ちょっとこう、パソコンとかで、こうほうこうちょっとこう、本本を読むって結構こう、結構大変っちゃ大変じゃないですか。こう、いちいちこうやってマウスでクリックしなきゃいけないっていうこの、コースがちょっと面倒くさいんですけども。 スマホでこう、スマホの中に本を入れれば、こう感覚的にこう右右で右フリックでこうパッパッパッって感じでどんどん読めちゃ読めてしまうので。なんかそれってこう、普通に本を読むとかよりも全然こう簡単にこう読めてしまうし、さらにいっぱいその数千冊の本を読めてスマホ1台で読めてしまうっていうのは、まあ、ぶっちゃけこう紙の本っていうのがこう相対的な価値がどんどんなくなってきてしまってるんだろうなとは思ってね。
うん。 ええ。 はい。 うん。 ええ。 ええ。 ううーん。確かにね、あの紙って、まあ、あのその手触りが好きだったりとか、その本自体が物理的に好きっていう方もいらっしゃるんでしょうけど。まあ、なんか本自体のその重さとかも考えれば、たかが紙なんですけど、かなりな重量だし、たくさんあれば。本当になんか本じゃなくって、そのインターネットで、あの、スマホで読めるっていうのは、ま、格段に便利になりましたよね。うん。なんか、あの、うん、色んなことで使ってらっしゃると思うんですけど、まだ使ってなくて、こういう使い方したいとか、そういうのあります？
はい。 そうですよね。 でもなんかあのはい。 あ、そうですね、なんか あのなんかスマホで僕今 iPhone 使ってるんですけど、なんか、iPhone って結構その値段がすごいもう 10、10、まあ、さい一番高い20万円ぐらいする。
ええ。 ああ。
にじゅうまんレベルでしちゃうんですよね、多分、それで、うん、なんかあんまりこう、拡張機能とかあんま使えないんで、なんか Android の方が、やっぱごろ5、6万円で、いっぱい拡張できるみたいな感じなんですよね、実際。だからちょっと今度今度、携帯買うとちょっと Android にしてみようかなとは思ってい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
あ、なるほどね。ああ、あの、iPhone の方がなんかいろんなアプリとか便利かなっていう気もするんですけど、意外に Android の方がいい面もあるわけなんですよね。
はい。 そうですね。 例えばあのスマホで写真撮る時とかあの、iPhone だとカシャッと音がしちゃうんですけど、Android とかそれ、あの、む無音化できてしまうので、なんかそういった写真撮る時とかは、すごい あの便利に Android のが便利っていう話はよく聞いてますね。
あ、ふん。 あ、なるほど。いちいちそうカシャカシャするのもちょっと、あの、気になりますからね。へえ、じゃあ、なんか Android の方が、これの、あの、こういう所が便利っていうのは他にもあります？
うん。 ああ、でもやっぱりこう、Android の方がなんかいろいろなんかや安い安いしなんか iPhone って10、20万、それこそ20万円ぐらいするのに、Android の方がたぶんいろんなことできちゃうんですよね。
うんうん。ええええ。 ええ。 あ、へえ。
あの、いろいろなことができてしまう、例えばですけど、なんかこう、まあ、Google ストア GooglePlay ストアとかの方が、その、AppStore にないやつとかも使えるんで。
あ、へえ。
だからそういった意味で言うと、こう Android の方が、まあ、なんか、本当になんか、パソコンとか、ネットとかに詳しいんだったら Android の方が、い実際いいんだろうなっていう風には思っているん
ふふーん、なるほど。あ、そうなんですね。じゃあ、まあ、あの、次買い換える時は Android って感じで。ええ、でもですね。あの、今までちょっと iPhone に慣れていると、Android だとちょっと使いにくかったりとか、そういう面は心配じゃないですか？
ええ。 あ、そうですね。やっぱりでも そうなんですよ。でも実際、iPhone で使ってては、うーん。すごい、操作性が、すごいやっぱ、iPhone 優れている点だと思うんですけど
ええ。
ちょっとこう、やっぱ値段高くなりすぎ、ちょっと値段もね、じゅ20万とか、やっぱこう、なかなか払える額じゃなくなってきちゃったんで。
そうですよね。
それでちょっと、まあ、ま、とりあえず Android にして、なんかやっぱりこう、iPhone の方がやっぱり良かったなと思ったら、まあ、いつでも戻れるんで、ま、とりあえずAndroidにしてみるって、結構、ありなんじゃないかなとは思
<coughs> <coughs> う、そうだったんですね。なるほど。じゃあ、もう、あの、スマホとは、もうかなりあの、長時間1日付き合ってるっていうことなんですが、もうちょっと、ここれはさすがにあの目も悪くなりそうだし、ちょっと、あの、時間を短縮しようかなっていう、そんな努力なんかは、今されたりしてます？
はい。あ、そうですね。あの、スクリーンタイムっていうなんか設定で、なんかスマホを、なんか制限なんか、す1日、なんか数時間使ったら、あの、なんか今日の、使用時間はここまでです。みたいな、ああいああいったものをこう、出すようにはしていますね。なんかあれで、結構その時間短縮したっていう人も、結構、あのネット上とかにいたんで。ま、そういう自分も実践してみようかなとは、思ってます。
うん。 ええええ。 ああ、そうなんですね。じゃあ、ま、漠然とした、あの、目標としては1日何時間ぐらいが理想的だと思いますか？
はい。 でもなんか、1日24時間じゃないですか。1日24時間なんで、まあ、大体、さまあ、8時間で、はでも3分の1って、は半分ってやっぱ僕的に結構お多いんで、まあ、よんぶんのいちの6-6時間、かなともでも、6時間って。
ええ。 ん、ふん、うん。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
結構なんか、6時間スマホって、なんか結構今まで、10時間とか使ってるので、それ、6時間になれるかなってちょっと心配もありますけど、ああ、だか、6時間、な、目安としてやっぱ6時間ですね、自分場合は。
うんうんうん。 うーん、ま、6時間で短縮したら、色々なんかちょっと時間も空いて、他のことに使えるかなと思いますが、どんなことにちょっと空いた時間、当てたいなって思います？
まあ、そうですね。でもやっぱりこう 他のまあ、睡眠時間も、まあ、そのスマホ使うことになって、こう、ね、お増えると思いますし、やっぱ睡眠時間増やし ていく。まず増やして、まあ、あとは、まあ、そうですね、あとは外に行く回数をもっと増やした方がいいなと思ってるんで、うん。
うん。 あ、なるほどね。ちょっと外に出て。うんうん。
ちょっと最近そう、こもりが最近けひきもり引きこもりがちなんで。なんで外にが出て、あの、太陽光浴びてこうセロトニン頭ん中に、ちょっとセロトニンとかこう、いろいろ脳内物質を出した方が、まあ、結構効果高くなるっていうデータもあるんで。 結構、外に行くことを増やそうかなと思っていますね。
ええ。 うん。 あ。 うーん、ぬ。 あ、そうですね。まあ、じゃあ、是非スマホをお家に置いて、あの、行っていただけると、あの、より完璧かなと思いますね。今日は、あの、色々とそんスマホについてあの、教えていただいてありがとうございます。
うん。 あ、ありがとうございました。
また何か機会があれば、あの、使い方とか、アンドロイドののこととか教えてください。
あ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。